Nossa!
Toda brilhante, e eu consegui achar depois na internet, um top, eh, que parecia na verdade mais um biquíni, hã, também de paetê, na mesmo no mesmo tom e brilho da calça. Então eu montei um look, eu fui era verão na na Europa, eu fui com essa calça, e aí eu morria de calor, porque era um verão bem quente europeu, em um campo, eh, era em um campão, assim, sabe, tipo mato, o show, e eu com aquela calça de paetê, suando. Então assim, não é que eu super prezo pelo conforto, eu prezo mais pela vibe do artista. E esse top exato, exato. Aí outro também que eu fiz, foi do do Niall, o Niall Horan, que também é ex-integrante da One Direction, igual o Harry. E eu mandei fazer o meu look.
Aham. Uhum. Aham, abafado. Hã. <laughs> Você preza muito pelo look mesmo. Uhum. Nossa, olha ela arrasiane total, "não achei na loja, quero esse".
Eu peguei é. Total. Total. Não, eu eu eu vi umas referências na internet, aí eu peguei, montei e mandei para cruztu para costureira, infernizei a vida dela para ela entregar o mais rápido possível, e <chuckles> e foi. E aí assim, eu peguei, era tipo um macacão branco, e aí eu joguei, eh, botões, bolsos, enfim, eh, nas cores da capa do disco do artista. Então ficou um pouco vibe É, então ficou a vibe um pouco, tipo, mais menininha que, eh, acho que convinha mais com a vibe dele também, e as cores do disco. Então assim, eh, eu realmente me empolgo quando eu vou montar looks. <laughs>
Uhum. <laughs> Ansiedade. Nossa, você é você é empenhada, fia. Uhum. <laughs> Vem cá, você tem alguma peça coringa, né, que não seja essas peças super empolgantes de show, que você já vai lá bem temática. Tem alguma peça coringa, que quando você está meia jururu, né, baixo-astral, quando você coloca ela, tem aquele efeito instantâneo de "Uau!"?
Aham. <laughs>